はい。何か、最近いろいろ AI が、あの、発てたと思うんですけど、何か、AI アシスタントへの、何か期待とか不安とかってあったりしますか？
ええ。 はい。 そうですね。あの、まず、期待していることのほうが、ま、大きい、んですね。はい。
あ、はいはい。 どんなことを期待されてますか？
そうですね。あの、ざっくり僕の今の仕事、お伝えすると、僕、あの、AI の中の人の仕事をやってましてはい。あの、AI トレーナーとか、あの、AI キュレーターって呼ばれるお仕事をやってます。お気になったことありますか？
あ。なるほど、はいはい。 あ。 なるほど。はい。 あ、そうですね。なんか AI を訓練するじゃないですけど、あの、そういう感じのお仕事ですかね？
はい。 あ、おっしゃる通りです。だから今 AI が、どんどん技術が進んでいるので、今僕がやってるお仕事の中としては、あの、まあ、AI の、まあ、良心ですよね。あの、道徳を AI は持ってないので、こういう時にこういう返しは、あ、人間は嫌がるとか、こういう表現を望むとか、あとは今、音声アシスタントも随分増えているので、あのはい。その声の、おお、返し方、ですかね。それと、あとは、そうですね。サーチエンジンの方の最近、あの、サーチエンジン、あの、Google とか開くと一番上に AI のこの答えが勝手に出るようになってきてると思うんですが、あの内容が正確かどうかをジャッジするとかっていう、そういう仕事をしてるんですね。はい。
はいはい。 あ、なるほど。はいはい。 あ、はいはい。 そう。あ。はいはい。 あ、なるほど。はいはい。 あ、出てきましたね。ははいはい。 あ、なるほど。はいはい。あ、じゃはいはい。
なのではい。ああ、どうぞ。うん。